Ừm, thì thật ra như mình nói đó, ờ, cái app bây giờ thì nó hiểu được cái xu hướng nghe nhạc của mình, đúng không? Nó nó nó nhạc ngó của mình, đúng rồi, thì khi mà bạn tìm kiếm những cái thông tin hay là những cái từ khóa trên YouTube chẳng hạn, ví dụ như bạn tìm là "nhạc pop" hay là, ờ, "âm nhạc thập niên 90", ơ, đó, ví dụ như bạn có những cái từ khóa như vậy hay là, ờ, "nhạc mới phát hành", hay là nhạc của "nhạc US-UK", "những bài hot hit năm 2025" chẳng hạn đó, thì nó sẽ đề xuất cho bạn.
À, là cá nhân hóa của nó. Ô kê. Ừm. Đấy chính là những cái keyword mà bạn mà bạn hay dùng để tìm cái nhạc yêu thích, đúng không? Ờ, thế mình đã hiểu hơn về gu âm nhạc của bạn rồi đấy, ừm. Thế nhưng mà bạn bạn có bao giờ search tên theo kiểu nghệ sĩ mà mình yêu thích xong mình chỉ nghe cái list nhạc của nghệ sĩ đấy không?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác ch ừm. À, có chứ bạn, ờ, mình cũng có những cái ca sĩ mà mình yêu thích riêng nè, thành ra á là lâu lâu mình cũng hay ví dụ search những cái bài, ví dụ như là "Playlist nhạc ca sĩ Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn" thì ừ, mình rất là thích ca sĩ Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn luôn, nên bạn thấy là khi mà mình, ờ, tìm kiếm những cái từ khóa như vậy á, thì trên YouTube họ cũng có những cái playlist riêng dành cho từng ca sĩ luôn đó.
Ờ. Ừm. Ồ, bạn thích Mỹ Tâm à? À. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, thế thì bạn tìm nhạc mới của Mỹ Tâm bằng cách nào? Bạn search là "Mỹ Tâm nhạc mới" à, hay là search gì?
À, mình phải follow ở trên fanpage trang cá nhân của Mỹ Tâm nè, đón chờ những thông tin ra bài mới của Mỹ Tâm, rồi khi nào Mỹ Tâm ra thì chắc chắn là trên YouTube hay là trên Spotify, những cái nền tảng âm nhạc lớn á, thì ca sĩ Mỹ Tâm luôn lựa chọn để phát hành trên đấy, thì mình cũng nghe nhạc mới từ đó luôn.
À, à, à, đấy Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Thế là đã có thêm một kênh mới để tìm kiếm nhạc mới, đúng không? Tức là ta phải tìm đến cái <laughs> fanpage rồi can trang cá nhân của nghệ sĩ ta yêu thích, ta follow vào đấy, gọi thông tin mới lên và ta update, ừm, thế cũng là một cách hay.
Đúng rồi. Ừm, chính xác luôn. Đúng rồi đó. Ừm, đó là trường hợp dành cho những cái đó là trường hợp dành cho nếu mình là idol ờ, nếu mình là fan của một ca sĩ nào đó nha, thì bạn chắc chắn là bạn sẽ follow những cái, ờ, trang cá nhân của họ nè, rồi tham gia những cái, ờ, nhóm cộng đồng, nhóm fan của ca sĩ đó, chắc chắn là biết bao nhiêu tin. Ừm đúng rồi, thành ra là mình sẽ không bị bỏ lỡ những cái bài hát mới của ca sĩ mình chưa thích đâu.
Ừm, ừm. Ừm. À, có cả cái nhóm đấy nữa. Ừm.